Yani, ilk 6 ayım falan çok zorlu geçti, gerçekten. Yani, vardı, hani, ma eee, yüksek lisans yapıyordum, oradan, hani, birileriyle konuşuyordum, ediyordum ama, hani, dersten derse iletişime geçtiğim insanlardı. Onun dışında, hani, ııı, tabii ki Türkiye'den arkadaşlarım vardı ama onlarla da telefonda iletişime geçebiliyordum ama o aslında, böyle bir, o sosyal ilişkilerin hayata kattığı rengi, hani, o bire bir de görüşme şeklinde katamıyordu. Yani, bir yerden sonra zaten uzaklaşmaya başlıyorsun. Hani, beni dışarıya çıkartacak bir şey yoktu. Zaten hava çok soğuktu. Dışarıya çıkmak için hiçbir bahanem yok gibiydi. Hiçbir sorumluluğum yoktu ama yalnızdım, yani, bir bakıma.
6 ay. Hı hı. Hı hı. Değil mi? Imm. Aynı şey olmaz. Hı hı, anladım. Peki, sonra ne oldu? Bir arkadaşlık mı kurdun ya da yurttan mı çıktın? Ne ge ne değişti de hayatında biraz daha o dışa Yoksa havalar mı güzelleşti? Kıştı, yaz olunca dışarı çıkasın mı geldi?
<chuckles> Evet, havaların da biraz güzelleşmesinin etkisi var. Çok ben şey yapmaya başladım ondan sonra, hani, bana bu iyi gelmiyor. Ben, bir de yurt odam çok küçüktü gerçekten. Hani, böyle kendimi, ımm, o Franz Kafka'nın bahsettiği o böcek gibi hissetmeye başlamıştım. Eee, sonrasında dedim ki, "Ben, artık bu odadan çıkmam gerekiyor." Maddi olarak bir ev kiralayacak, eee, durumum yoktu ama bir kafeye gitmeye başladım sürekli. Eee, orada çalışıyordum, işte, derslerimi orada hallediyordum, ki en azından, işte, yandaki biriyle bir sohbet ediyorsun. Evet, evet, tam olarak öyleydi, aslında.
Hı hı. Hı hı. Ah. Edebî. Hı hı. İnsan görüyordun. Hı hı. Hı hı, güzel.
Bu, benim modumu çok etkiledi. Sonra o kafede ilginç bir şekilde güzel arkadaşlıklar kazanmış oldum, yani. Iıı, yandaki masalarla başlayan sohbetlerle beraber, böyle, iletişime geçtiğim, düzenli olarak görüştüğüm insanlar olmaya başladı.
A! Ne güzel.